Pero mira, te comento Ah, dime, adelante.
Y co ajá. No, sí. O sea, cómo o sea, ya ese aspecto de que, pues, eran o sea, como dices, eran animales de corral. Pero, ¿los trataban como mascotas o eran simplemente, lit literal como para alimento? O sea, para eso los criaban.
No, no, no, jamás. Fíjate que no. Sí, sí, sí, sí, mi mamá en ese aspecto, ella hasta ni lo permitía. Eh, no sé, a veces sueles ver hasta en las películas, ¿no?, que, pues sí, que tú te encariñas a lo mejor con un cerdo, con un pollo, con un ganso, con un pato, ¿no?
Ah, okey. Ujú.
Ella ella no lo permitía, cre precisamente, para no formar ese vínculo, ¿no?, pero eso no no no quitaba que que sí sintiéramos mal, porque a veces, nosotros como niños poníamos nombres, ¿no?
Ay, sí, claro.
A a los animales. <laughs> Entonces, cuando cuando ya estábamos se cu digamos, cuando el el plato estaba servido, pues, preguntábamos quién era, ¿no?, de los que estaban ahí, o ya sabíamos, a veces. Pero bueno, no era de lo que te quería hablar.
Ay, no. <laughs> Así de ay, oye, qué rico está Pedrito, ¿no?, basicamen <laughs>
<laughs> E exacto, pero mira, no es de lo que te quería hablar. Te quería hablar acerca de de del sabor, porque un un animal de corral, eh, cambia mucho el sabor co respecto a un animal criado en granja. Eh, bueno, no sé si se te ha pasado que cuando tú pruebas una una pieza del de un pollo de granja, pues, a veces hasta te da de masticar los huesos, ¿no?, si si tienes buen diente, lo masticas. En un cr en un animal de criado en casa no lo muerdes, o de no ser que quieras que se te caiga un diente, ¿no? <chuckles> Son muy duros sus huesos. Ajá.
Ajá. Ajá. Ujú. Okey. Ujú. Okey, ajá, okey, y eso influye en el en el sabor.
Y la carne